Ah, ah, je pense un petit peu. <chuckles>
Donc ce que je fais: demi-tour, donc je vais, heu, o objets perdus, heu, de l'aéroport de Sydney.
Oui. D'accord.
Donc déjà, j'ai traversé, à peu près 1 fois et 1/2, l'aéroport.
OK.
Alors, j objets perdus, je leur explique la situation, que j'ai ma sacoche que j'ai probablement oubliée dans, heu, tel avion qui a fait Adélaide, heu, Sydney, heu, à telle heure. Heu, comme ça, ils ont la description, quoi.
Oui, oui.
Ben, la dame elle prend son talkie walkie, elle appelle, heu, l'hô heu, l'hôtesse de l'air qui qui gérait l'avion, qui était dans l'avion et elle confirme: «Oui, j'ai la sacoche grise du monsieur. Il faut que tu retournes à l'autre bout de l'aéroport où l'avion, il a atterri». Allez! Le retour.
D'accord. Ah. Ah, d'accord. Tu sais à quel p à heu à peu près, la superficie de de l'aéroport? C'était vraiment, heu, éloigné?
Ouais. Ouais, ouais, heu, superficie, je peux pas te le dire en chiffres mais je peux te dire que j'ai dû me rendre à la porte 52. <clicks tongue> C'est à dire qu'il y a cinquante, heu, deux, heu, quais pour, heu, où il y a des avions qui peuvent se garer, en gros, quoi. Voilà.
Ah, ouais. Ouais. Ah, d'accord, OK, donc heu, c'était super grand. Ah, oui! En plus, il devait avoir du monde, mais pour te repérer, tu as pas eu du mal?
C'est très grand. Pour te dire, ben Ça va. En vrai, c'est bien indiqué, pour le coup. Sauf, un truc après que je dirai. Heu, ouais, pour te dire, 1 aller, c'est-à-dire, à peu près, du ouais, on va dire, de des objets trouvés jusqu'à jusqu'à la porte 52, ouais, c'est 15 minutes de marche, quand même.
D'accord. OK. Ah, OK. Ah oui, ah, quand même. OK.
Voilà, j'ai traversé 2 fois, donc je vais à cette porte 52 où il y a ma sacoche qui est censée m'attendre
Oui.
avec ma valise et mes affaires, et j'y vais. Il y a personne, rien. <chuckles> En fait, je OK. Comment? Elle est où? Qu'est-ce que je fais? Rien.
<gasps> OK, donc pas d'hôtesse de l'air, personne, OK. Il y avait pas de bureau?
Il y avait un bureau mais enfin, je tu sais, c'est pas accès public, heu, voyageur, quoi.
Ah, d'accord, donc tu pouvais pas y accéder. Ouais. Alors comment tu as fait, par la suite?
Donc j'ose pas trop. Je sais pas. Je voilà. Heu, je suis allé à la porte, heu, d'à côté. J'ai j'ai vu des des gens habillés en orange, heu, comme celle de co de de l'hôtesse de l'air, enfin la même tenue de d'hôtesse de l'air. «Heu, salut, j'ai perdu ma vali enfin ma ma sacoche, heu, à telle porte, est-ce que tu peux aller voir?»
D'accord, ouais. La même compagnie?
Donc ils y vont et là, il y a ma sacoche!
Ouais.